Kalau sal kalau dari, eee, kenangan-kenangan tersebut itu akhirnya, mmm, mempengaruhi cara pandang dan cara hidup Kakak gak sih?
Mhm. Mhm, ya. Karena kan kayak kan aku bilang tadi kan selagi mereka masih ada, orang tua kan alhamdulillah masih ada ya kan, keduanya itu, eee, kalau pulang, it es eee, apa ya, kalau ngerantau itu usahain pulanglah setiap Idul Fitri, gitu kan. Karena kita kan nggak tahu umur mereka sampai kapan atau umur kita sampai kapan, gitu. Jadi, eee, bener-bener harus ngeusahain banget buat pulang, gitu kan, ene karena kita gak tahu juga kap ke ke depannya gimana. Itu sih yang bikin, eee, apa, eee, ma mempengaruhi cara lihat hidup sekarang, gitu ya kan. Karena keluarga itu kan hal yang gak bisa digantikan dengan apa pun, gitu.
Iya. Mhm. Benar. Iya. Betul sih, Kak. Betul betul.